Hayatını değiştiren küçük ama etkili bir ara bir alışkanlık neydi?
Yani, hayatım boyunca oldu aslında farklı farklı dönemlerde. Eee, böyle, küçük, eee, alışkanlıklar edinmeye çalıştım ve sonra da tabii hayatımı etkiledi, eee, uzun vadede. Eee, en son olarak mesela, eee, hayatıma yürüyüşü çok kattım, eee, ve gerçekten, hani, eee, başlama sebebim biraz, böyle, eee, bel ağrılarım vardı, işte, çok oturmaktan, bilgisayar başında işim var falan. Hani, doktor dedi, yani, yürüyerek geçecek bu. Eee Hı hı. Evet, günde 1 saat falan yürümeye çalışıyorum ve, hani, bunu bir ritüel hâline getirdim. Hani, gerçekten de, eee, o bel ağrılarımı sonlandırdı diyebilirim.
Öyle mi? I hı. Ya. E anladım. Evet. Gerçekten mi? Hı hı. Anladım. Yani, bunun aslında sporu hayatına ekleyerek, eee, belki de, eee, bazı, ııı, hastalıklardan, sağlık sorunlarından da kurtulmuş olduğunu gösteriyorsun. Aslında dediğin gibi, eee, hayatımızda ne kadar önemli bir, eee, sorunu ortadan kaldırdığını küçük bir alışkanlıkla, eee, görebiliyoruz verdiğin örnek üzerinden. Peki, sence bu alışkanlıkların üzer üzerine neler eklenebilir? Emm, hayatımızda bu kadar etkili olup da belki de, eee, çok fazla önemini kavrayamayadıdığımız kavramadığımız bu alışkanlıklar neler peki?
Hı hı. Tabii. I hı. Doğru. Hı hı. Hı hı. Eee, yani, aslında, insan biraz ihtiyaçları doğrultusunda, hani, a eee, alışkanlık edinmeli ya da hobiler doğrultusunda da diyebilirim. Eee, hani, eee, günlük böyle, eee, küçük zaman dilimleriyle başlanırsa, eee, ileriki, hani, bir uzun süreçte, eee, onun, hani, etkisi gerçekten, eee, fark edilir hâle geliyor. Eee, ben, yani, insanların bence alışkanlıkları, hani, hayatına almalarından korkmamaları gerekiyor. Başlangıçta her zaman zor oluyor çünkü bir motivasyon kaynağı istiyor. Eee, bir süreklilik gerekiyor, gerçekten. Eee, mesela, ben yine aynı şekilde, şey, eee, yaşadığım ülkede, işte, Almanca öğrenmek için, eee, biraz, yani, zaman geçmişti ve çok iyi konuşamıyordum. Eee, 3 yıl gibi bir süre geçmişti ve artık hani dedim, eee, biraz öğrenmem gerekiyor. 1 günlük, 20 dakikalık, eee, çalışma süreci aldım kendi kendime ve 1 yıl boyunca bunu hep tekrarladım. Hani, 1 yılın sonunda gerçekten, hani, iyi bir seviyeye gelmiştim. Hı hı.
Anladım. Evet. Mutlaka, evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Evet. Ne güzel. Ya, evet, gerçekten ne dediğin gibi eğitim alanında da aslında bize, eee, birçok açıdan ekleyebilir, emm ve eee, bize müthiş etkili, eee, alışkanlıklar, eee, hem seviyemizi arttırabilir eğitim konusunda hem de gerçekten, eee, pis pratik alanda da o anlayışımızı değiştirebilir. E, peki, bu anlamda kendine olan öz güvenini nasıl arttırdı, bu alışkanlıklarla birlikte, hayatının gelişmesiyle birlikte? Eee, bu küçük alışkanlıklara, eee, nasıl baktın?
Evet. I hı. I hı. Yani, eee, hani, hayatımı aslında etkiledi çünkü, eee, hep, böyle, bir ş öğrenme süreci doğrultusunda bu alışkanlıkları hayatıma dâhil Eee, bir de mesela biraz bende şey de vardır, böyle, eee, hani, eee, son dakikaya kadar bekleme. Yani, mesela, örnek gördüğün gibi, işte, bel ağrılarım arttı, hani, sağlık sorunu olduğu için işte hayatıma yürüyüşü dâhil ettim. Ondan sonra, eee, dil konusunda, hani, geri kaldığımı ve artık öğrenmem gerektiğini, eee, artık son noktada olduğumu fark edip öğrendim, falan. Hani, biraz aslında tembellik var ilk başlarda. Yani, bir şey, eee, hani, bir alışkanlığı anında başlayamıyorum. Ama o alışkanlık hep kafamda oluyor benim. Hani, bir yerlerde aslında içgüdüsel olarak istiyorum onu ama, eee, bir tetikleyici gerekiyor, böyle, bir, eee, istek gerekiyor. Bu da hep, böyle, son dakikada oluyor ama o zaman da gerçekten bir disipline giriyorum ve, hani, iyi bir motivasyonla, eee, sonuca odaklı çalışıyorum.
Evet. Öyle mi? Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım, yani, senin de dediğin gibi, bunlar senin için tam olarak bir ihtiyaç hâline gelince, sen, eee, gerçekten hayati anlamını sorgulamaya başlıyorsun ve o ihtiyacı artık gerçekleştirmeye yönelik olarak bu sefer, eee, ciddi bir şekilde çalışmaya ve çabalamaya başlıyorsun. Peki, senin için bu alışkanlıkları hayatımıza çok daha önceden eklemek için nasıl bir disiplin, eee, içerisinde olmalıyız ve sence bu disiplin öğrenilebilir mi?
Hı hı. Evet. Çok doğru. Hı hı. Eee, bence öğrenilebilir, yani, disiplini mesela ben, eee, spor konusunda ya eee, kazandım. Hani, 19 yaşında spora başladım. Hani, şu an 30 küsur yaşlarındayım. İlk başlarda zordu tabii ki. Eee, 1 yıl, 2 yıl, böyle, eee, disiplini oluşturma, eee, a çabası vardı. Eee, mesela şu an, hani, benim hayatımda spor, eee, yaptığım spor branşı da olsun, hani, böyle, eee, bir ihtiyaç yani. Nasıl diyeyim, haftada 4 gün antrenmanım var ve, eee, böyle, dis yani, motivasyona ihtiyacım yok. Evet, öyle diyebilirim. Hani, disiplin hâline gelmiş. Bir ihtiyaç olduğu için de süreklilik olarak, hani, eee, hayatımda devam ediyor. Eee, bu şekilde sadece hayatımda sporu <chuckles> oluşturdum. Ama diğer alışkanlıklar dediğim gibi böyle biraz gelip geçici oldu. Hı hı.
E evet. He he. Evet. Ne güzel, evet. Hı hı. Hı hı. Yani, senin için aslında şu an, eee, yine hâlâ disipline ettiğin ve hayatında sürekliliğini daha kolay devam ettirebildiğin alışkanlıklar yine söz konusu. Iıı, peki, eee, senin için alışkanlıklar dışındaki o hayatında, eee, örneğin bu senin dediğin yararlı alışkanlıklar dışında da hayatını değiştiren ama hayatında aslında hep olan şeyler de bir alışkanlık, ııı, anlamına gelmiyor mu? Örneğin, her gün işe gitmen de bir ya da işe gitmek için uyandığın saat, ııı, belki de kontrollü bir şekilde değil ama aslında bu da bir alışkanlık, ııı, anlamına geliyor mu senin işin farkında olmadan?
Hı hı. Tabii. Hı hı. Hımm. <chuckles> Yani, aslında evet, teoride, hani, alışkanlık gibi gözüküyor çünkü, eee, hani, bir zorunluluk var. Eee, ama, böyle, eee, alışkanlık benim kafamda biraz daha, böyle, şey gibi geliyor, yani, sanki insanın, böyle, ihtiyaçları doğrultusunda ve insanın, böyle, zevk aldığı şeyler üzerine kurulan bir şey. Hani, iş mesela zorunlusun ya. Böyle, para kazanman lazım, hani, çok da seve seve çalışmıyorum açıkçası. Yani, zorunluluktan dolayı ama şöyle bir durum oluyor. Mesela tatildeyim diyelim, işte, 15 gün bir tatile çıkmışım. Hani, 15 günün sonunda, böyle, bir işi sanki özleme gibi, hani, gitmek istiyorum falan, iş arkadaşlarım falan böyle bir burada bö sanki alışkanlık devreye giriyor, yani dediğin gibi, evet.
I hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Doğru. Yani evet, senin için aslında alışkanlık bir anlamda hem kendin seçtiğin ve bilinçli olarak bir aktif ettiğin ve, eee, orada gerçek bir rol aldığın, eee, birtakım, eee, uyarıcıları hatta başlattın. Örneğin yürüyüşe çıkmak ve aslında hayatında da var olmayan belki de o sırada çok da, hani, gereksinim de duymadığın. Hani, bir işe gitmek kadar, eee, acil olarak yapman gereken bir şey olmadığı hâlde senin hayatına ufak ufak eklemen demek, bu aslında küçük alışkanlıklar kendine edindirmek ve, eee, bu hayatın içine yeni özellikler eklemek. Ve sen bunu, ııı, biraz daha bilinçli bir hareket olarak görüyorsun sanırım.
Hı hı. Çok doğru. Hı hı. Doğru. I hı. Evet. Hı hı. Doğru. Kesinlikle aynı şekilde dediğine katılıyorum ve, eee, hani, emm, bir şeye başladığımda Bir de o huyum var, böyle, eee, yarım bırakmayı da sevmiyorum ben. O yüzden bazen, eee, böyle, eee, işte, d mesela Almanca öğrenme örneğinde, hani, biliyorum, yani, başlarsam bitireceğim, bitirmem de gerektiğini hissedeceğim. Eee, o yüzden böyle tam hazır olduğumda, artık, böyle, onu alışkanlığa, eee, dökeceğim zamanı bekliyorum ki o, ııı, tempoyla, o motiveyle ilerleyebileyim. Yani, şu an mesela örnek veriyorum, işte, hiç yapmadığım bir şey, işte, e, ne olabilir? Eee, hani, bir yemek yapma diyelim. Ki çok severim ama <chuckles> yemek yapmayı hayatıma alışkanlık olarak katacağım diyelim. Yani, bunu bir anda başlayamam ben. Başlarsam bir iki gün sonra biter, de disiplin de bozulur. O yüzden, böyle, hazır olmam gerekiyor açıkçası. Öyle diyebilirim. Evet.
Ya. Anladım. Hı hı. Evet. Evet. <chuckles> Evet. Anladım. Aslında bu, ööö, e, gerçekten çok, eee, özenilecek ve örnek alınacak bir, eee, davranış diye söyleyebilirim. Çünkü, eee, çevremizde hemen, böyle, eee, çok hızlı bir şekilde belki, eee, gaza gelen diyeceğim, hani, çok, böyle, ışık hızıyla bir şeyden etkilenen ve, eee, belki 2 gün sonra, bir, yani, iki belki anında gerçekten, eee, aşçılığa <chuckles> soyunan ve belki bütün, eee, birikimini, bütün, işte, eee, kaynaklarını buna harcayıp 2 gün sonra ise bundan, eee, kesinlikle pişman olan ve hem emekleri hem de, eee, bütün, eee, kaynakları boşa giden birçok insan olabiliyor. Yani, hem, eee, belki ilerisini görmediği için ve kendine olan o tutumunu, ooo, tam olarak belirleyemediği için. Bu anlamda gerçek bir emek israfı da söz konusu ola olabiliyor bu insanlarda. Eee, senin için aslında burada ufak bir tehlike de söz konusu aslında. Sen çok mükemmeliyetçi de olduğun için, eee, bu mükemmeliyetçiliğin senin, eee, belki de küçük alışkanlıkları hayat boyu sürdürmeni de düşündüğün ve planladığın için gizliden, eee, başlama konusunda, eee, çok da zorluk çektiğini anlıyorum.
Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Doğru. <chuckles> I hı. Kesinlikle. Hı hı. Doğru. Evet. I hı. I hı. <chuckles> Evet. <chuckles> Çok doğru bir tespit. Hı hı. Evet, yani, aslında mükemmeliyetçi miyim, tartışılır. Eee, ya, belki içimde bir yerlerde vardır o hissiyat ama, eee Heh, evet, evet.
En azından tamamlamak, yani, mükemmeliyetçilik kelimesi de bir tamamlamak, kâmil olmak anlamında olduğu için onu tamamlamaya yönelik olarak, eee, düşünüyorsun sanırım.
Hı hı. Kesinlikle. Ve aynen, ve şey dedin, işte, hani, başlayıp onu hayatıma, eee, kattığımda, eee, hani, ömür boyu yapmak isteyeceğim bir şey oluyor benim. Yani, işte 1 yıl boyunca, eee, işte, bir şeyi a hayatıma alayım, onunla rutin oluşturayım, sonra bırakayım tarzını da pek sevmiyorum. Çünkü gerçekten zaman harcadıysam gerçekten hayatta onunla birlikte yaşamam lazım. İşte, eee, bir alışkanlık hâline gelmesi gerekiyor. Eee, yani, ikili ilişkilerimde de böyleyim. Mesela çok kolay arkadaş değiştirmeyi sevmem, yeni arkadaşlar edinmeyi, böyle, zor arkadaş edinirim ama edindim mi de, hani, yıllarca sürebilir böyle. E, bu da bence alışkanlıktan dolayı.
Evet. Anladım. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, anladım. Evet, gerçekten, eee, şimdi de daha iyi anladığımı da düşünüyorum. Aslında bu senin bütün hayatına aldığın ve yerleştirdiğin ve belki de, eee, bir şey hayatına almadan önce uzun vadeliliğini, süres hani, süresini demeyeyim ama gerçekten uzun vadeliyse eğer bir va eee, gelecek vaat ediyorsa senin için ya da, aaa, verdiğin belki emekler değecek mi, diye de düşünebilirsin bu konuda. Hem zaman hem emek, eee, bu konuda aslında belli bir, eee, düşünce pratiğinden, süzgecinden geçirdikten sonra, eee, eyleme ve harekete dökebiliyorsun. Eee, bu senin için aslında, eee, bir yandan da yorucu oluyor mu ya da arada ay küçük kaçamaklar da yapabiliyor musun? Belki küçük hobiler, eee, kısa süreli de olabilir denemeler, eee, yapıyor musun peki? Hiç, böyle, eee, şeyler, eee, özellikler de edindiğin oldu mu?
Hı hı. Hı hı. Evet. Çok doğru. Hı hı. Kesinlikle. Hımm. <chuckles> Evet. İh yani, a <chuckles> aslında, böyle, biraz, işte, eee, 20'li yaşlarımda, 20-25 yaş arasında, evet, böyle, hani, bir şeyler denedim. Mesela müzik enstrümanı çalmak istedim. Bi bir süre çaldım 1-1,5 yıl ama, hani, biraz üstüne düşmediğim için öğrenme sürecim de zayıfladı, eee, bıraktım mesela. Hani, böyle, küçük şeyler deniyordum ama artık, işte, 30'dan sonra biraz da, işte, hayat farklı yerlere evrildiği için, eee, aslında a hani, böyle, yeni şeyler denemek istemiyorum, yorucu geliyor açıkçası. Eee, zaten hayatımda bana yetecek kadar, eee, hobim, alışkanlığım olduğu için onlarda, böyle, ileri seviyeye gitmeye falan çalışıyorum. Evet.
Evet. Hı hı. Evet, ne yazık ki. Hı hı. Değil mi? <chuckles> Anladım. Yani evet, senin için, eee, var olan şeyleri aslında biraz daha mükemmelleştirme, eee, daha iyi bir yere konu eee, konumlandırma, eee, bir daha iyi bir yere ilerletme söz konusu artık belli bir, eee, aşamaya geldikten sonra. Eee, aslında her şeyi, eee, tekrar tekrar denemek, deneyip bırakmak yerine, senin için zaten elinde olan şeyleri ilerletmek, eee, daha anlamlı geliyor sanırım.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Çok doğru, evet. Kesinlikle öyle çünkü, hani, bir şeye başlamışım, yıllarca emek harcamışım, onu bir alışkanlık hâline getirmişim ve, hani, konunun derinliklerini de biliyorum. Mesela bir spor konusunda, hani, eee, uzun yıllar emek verdiğim bir, eee, spor branşı var. Hani, o orada şimdi bir anda başka bir spor branşına başlamak, yani, biraz saçma olur. Onun yine temellerini öğrenmen lazım. Farklı bir şekilde ekipman gerekir falan derken, hani, zaman kaybı ve, hani, ona ayıracak zamanım yok açıkçası. Hani, o evet, 18 yaşında olsam yaparım ama artık <chuckles> malum hayatımı biraz daha, böyle, şey yapmam gerekiyor, yani, eee, sevdiğim şeylerle daha ileri seviyeye taşımam gerekiyor.
Hıı. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Evet, anladım. Evet, eee, gerçekten bu hem zaman konusunda da öyle, eee, ve, eee, belki de enerji anlamında da o enerji ve zamanı doğru yerde, eee, belli bir, eee, süre boyunca kullanmak sanırım senin dediğin şey. Peki, sen bu, ııı, çok hızlı, her şeyi çok hızlı tükettiğimiz, her şeyi deneme çabasında olduğumuz, eee, bir artık, eee, evrensel bir dünya sürecinde yaşadığımız çağda, eee, senin için hâlâ buna adapte olmak, hâlâ, eee, var olduğun, belki o değerlere, sa var olduğun, eee, o, eee, senin için önemli olan, eee
Hı hı. Evet. Hı hı. Çok doğru. Hı hı. Hı hı, do Evet. Hı hı. Hı hı.
belki ailedir, belki de o, hâlâ anlamını korumaya, eee, çalıştığın, sahipl eee, olduğun şeyleri, eee, bir şekilde anlam bul bulmak ve onlara, eee, bu hızlı dünyada, eee, kısa da olsa bir vakit ayırmak, eee, sende nasıl hissettiriyor ve bunda zorlanıyor musun?
Evet. Hı hı. Eee, yani, mesela aile konusunda, hani, kırmızı çizgim var. Ya, gerçekten ailemle, böyle, her fırsatta zaman geçirmeye çalışırım, zaten uzakta yaşıyorum. Hani, günlük mesela, işte, eee, çok işim vardır, bir şeyler yapaca yapacağım diyelim ama ailemle, işte, bir, eee, 1 saat konuşmam gerekiyor. Ne bileyim, eee, WhatsApp üzerinden olabilir, diğer platformlardan. Hani, o işleri hemen bırakıp aileme gerçekten zaman ayırıyorum. Çünkü ger hani, aile biraz daha, böyle, eee, hani, geleneksel olduğu için, eee, ve en önemli parçamız olduğu için o yüzden, eee, çoğu alışkanlığımın önüne geçebiliyor. Öyle diyeyim. Evet.
Ya. Hı hı. Evet, anladım. Hı hı. Hı hı. Anladım, yani, yerine yerleştirilmeyecek şeyler olduğu için o o değeri tabii ki de, eee, ve zaten biricik de olduğu için ye yerine yerleştirilmeyecek ve muhtemelen de yenisi gelmeyeceği için daha, eee, anlamlı ve farklı oluyor senin için. Emm, eee, küçük alışkanlıklarını ve, eee, bu konuya verdiğin değeri, eee, dinlediğim için, eee, benim için çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim.
Tabii ki de. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Doğru. Ben teşekkür ederim.